โอ โอเคเลยครับ เอ่อ คลิป 1 คลิป ที่นี้เนี่ย ข เรา เรา เราต้องเข้า เข้าใจสิ่งนี้ก่อน ก็คือเราต้องเข้าใจว่า เอ่อ คอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไร แล้วมันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับ ผมอาจจะทำคลิปที่มันยาวก็ได้ หรือทำคลิปที่มันสั้นแล้วกระชับก็ได้ แต่บางทีมันก็ไม่มีความถูกต้อง หรือว่า เอ่อ มีความที่ เอ่อ โม้ ๆ มั่ว ๆ อะไรพวกนี้นะครับ ก็ ก็คือเราต้องให้ความสำคัญกับ เอ่อ ความถูกต้องของเนื้อหาด้วยนะครับ แล้วก็ เอ่อ คลิปหนึ่งเนี่ยเราต้องมีการตัดต่อที่ โอเค คนอาจจะสามารถเข้าใจได้นะครับ อย่างเช่น แทนที่เราจะใส่แอนิเมชันที่มันเป็นขำ ฮ่า ๆ ๆ อะไรพวกเนี้ยนะครับ เราใส่เป็น เป็น เป็นคำ หรือว่าประโยคที่ เวลาเราสอนคอมพิวเตอร์ใช่ไหม เรา เราก็ใส่เป็น อ่า ประโยคที่จะอธิบายเกี่ยวกับ เอ่อ คำพูดที่อาจจะเป็นคำศัพท์เฉพาะเจาะจงดีกว่านะครับ ดีกว่าการใส่เอฟเฟกต์อะไรที่มันไม่ค่อย เอ่อ เพิ่มมูลค่าของคลิปนะครับ แล้วก็ เอ่อ ตัววิดีโอเนี่ยต้องมีคุณภาพที่ดีด้วยนะครับ อันนี้สำคัญมากนะครับ เพราะว่าบางคนเนี่ย เขา เขาแบบว่าก๊อบคนอื่นมาใช่ไหม เขาอาจจะก๊อบ เอ่อ คลิปของ เอ่อ อาจจะเป็น อ่า ผมยกตัวอย่างก็ได้ สมมุติมันจะเป็นคลิป เอ่อ ตลก ๆ ใช่ไหม เป็นช็อตตลก ๆ ของ อาจจะเป็น อ่า ชิงล้อชิงล้านก็ได้ อ่า สมมุติเขาตัดมา เขาก็ตัดมาแบบลวก ๆ อะครับ เขาพยายามตัดมาไม่ให้มันโดนลิขสิทธิ์ไง มันก็เลย เวลาเขาเอาไป อ่า ใช้ใน TikTok ใช้ในยูทูบเนี่ย มันก็อาจจะดูแบบ เอ๊ะ ทำไมเขาซูมหน้าเยอะจัง แล้วมันออกเหมือนแบบมี Pixel มีความเป็นสี่เหลี่ยมพวกนี้ มีความไม่ชัด เออ ใช่ ๆ ม
อ๋อ อา ครับ ครับผม อือฮึ อืม อือฮึ โอ้! ครับ ๆ อา ๆ ๆ อา ๆ ๆ เหมือน Crop เข้าไป เขาก็ไปขยายให้เอไอมันตรวจไม่ได้ใช่ไหมครับ? <chuckles>
ใช่ครับ ถูกต้องเลย มัน มัน มันก็เลยเหมือนกับว่า อ่า คอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไร มัน มันเหมือนกับเป็น เป็นปลิงอะไรพวกนี้ อ่า คอยดูด อ่า คลิปของคนอื่น ใช่ ๆ ๆ เพราะ เพราะฉะนั้นอะสิ่งที่ผมให้ความสำคัญก็ ก็คือการที่เรา เราแบบว่าใส่เนื้อหาที่เป็นความจริง และเป็น เป็นเนื้อหาที่โอเค เป็นอะไรที่เรา เรา เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่า อา อันนี้คือเรื่องจริงนะ เราไม่ได้มาปั่น เราไม่ได้มาปั่นกระแส อะไรพวกเนี้ยครับ น่าจะดีที่สุดแล้ว อืม ๆ
เออ ๆ ๆ อา จริง ๆ ๆ ครับผม เออ ครับ ๆ เห็นภาพชัดเจนมาก อือฮึ โอเค ครับผม ครับ อืม โอเคครับผม ถ้าอย่างงั้นอะทีเนี้ย อ่า อยากสอบ สอบถามเพิ่มเลยครับว่า ถ้ามีคนเนี่ยมาขอคำแนะ แนะนำคุณ ในการทำคอนเทนต์คลิปสั้นอันเนี้ยตามสื่อ Social ต่าง ๆ เนี่ย แล้วเขาอยากจะประสบความสำเร็จ